じゃあ何、月曜日から金曜日までは食事をやって、おんで、旦那様が、ええ、土日はやるみたいな感じすか？
うん。 あ、ええ。 うん。はい。なので一日の準備でその、夜が私忙しいっていうのは平日だけですね。
はあはあはあはあはあ。ふーん。
うんうん。
どうです、会社とか学校の時間にあの、会わざるを得ない日とか、無理やり取り入れたくなる小さな変化とかって何でしょう？